Olha me conta, assim, hein, como você costuma motivar colegas em projetos difíceis?
Olha, eu admiti que, <chuckles> motivar amigo, colega, assim, quando tem um projeto ali que não é fácil de desenvolver, não é fácil de executar
<chuckles> Hã.
tem que ter, ali, alguém do grupo que joga para cima, né, digamos, assim. <chuckles>
Sim é. Uhum, verdade tem que ter um motivador, né, para sustentar.
E É, e não é uma tarefa fácil porque eu, por exemplo, assim, né, eu tenho 3 colegas, assim, que a gente sempre está junto, né, para fazer projetos de marcenaria, ou a
Ai que legal.

É, e aí assim, né, eh, tem o lado difícil porque <chuckles> primeiro é o tempo, que tem que arrumar todo cada um tem que tirar um tempo seu ali, eh, e se dedicar, né, e falar assim: "Poxa, vou abrir mão aqui de tal projeto para me dedicar a um projeto em grupo e tudo". E aí bom, isso até que chega no consenso, só que olha
Sim. É, isso é isso é tranquilo de vocês 2 ainda se alinharem.
Sim, sim. E <chuckles> essa é a parte fácil, né. Só que aí vem a a parte difícil que é a motivação. Por exemplo
É. Qual? Hum, entendi. É, porque sem eh, sempre tem aquele amigo, né, começa motivado, dá várias ideias, mas depois deixa a desejar vai parece que vai caindo assim a bateria de social dele, né.